อยากทราบนิดหนึ่งอะนะครับว่า ในช่วงชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยอะเนาะ มีเพลงไหนไหมครับที่เวลาที่คุณฟังแล้วอะ มันทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจ รู้สึกฮึกเหิม กล้าที่จะแบบไปลองทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิตเพิ่ม อย่างเงี้ยครับ?
โอ้โฮ ก็มีนะคะ มีค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ไอ้เพลงที่ทำให้เป็นพลังบวกในชีวิตเนี่ยค่ะ ค่อนข้างที่จะมีมาก ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นเพลงของ Bodyslam ของพี่เสก โลโซ อา หรือเป็นเพลงของพี่ดา เอ็นโดรฟิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ๊ย มีเยอะแยะมากมายเลยอะ
อือ อา อืม Bodyslam โอ้ อือ งั้นแสดงว่าแบบ เพลงที่คุณชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็แบบเหมือนจะต้องออกเป็นแบบ ยังไง เป็นเพลงที่มีความร็อกอยู่ในตัวไหมครับ หรือว่าจริง ๆ ก็ไม่จำเป็น?
อ๋อ บางทีก็ไม่จำเป็นนะคะ เพลงที่ร็อก ๆ อะค่ะ บางทีมันก็จะให้ฟีลที่แบบว่า โอ้ โหวกเหวกโวยวายหรือ Hardcore ทำให้เจ็บคอค่ะ แต่เพลงบางเพลงอะ อย่างของพี่ดา เอ็นโดรฟินน่ะ เขาก็จะให้มุมมองชีวิต แล้ว ก็ให้กำลังใจที่ดีมาก ๆ เลยค่ะบางเพลงอะ อา มันอยู่ที่เราเลือกฟังเพลงช่วงจังหวะนั้น ๆ น่ะค่ะ อา ค่ะ
อ๋อ อาจจะเกินไป อืม อืม โอ้โฮ ดีจัง อา ก็คี ก็คือแบบว่าถึงจะมี เป็นเพลงที่ทำให้เราฮึกเหิม กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ แต่ว่าก็ไม่จำเป็นที่แบบ โอ้โฮ ต้องมาร็อกแบบว่าหนัก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วแบบเนี้ยมันจะมี เคยมีช่วงเวลาไหนในชีวิตไหมครับ ที่คุณรู้สึกว่า อืม ช่วงเนี้ยแบบห่อเหี่ยวจังเลย คือแบบไม่อยากทำอะไร ไม่อยากจะเริ่มลงมือทำอะไรเลย แต่ว่า อา พอได้ยินเพลงเนี้ยขึ้นมา แล้วก็รู้สึกว่า โอ้โฮ เหมือนได้ เหมือนได้ความรู้สึกใหม่มาครับ เหมือนได้แบบ ได้กำลังใจ แล้วรู้สึกว่า อา โอเค ลองทำ ลอง ลองดูดีกว่า อะไรแบบเนี้ย มีบ้างไหมครับ?
อา ใช่ ๆ ค่ะ อืม มีค่ะ มีค่ะ ๆ ตอนนี้ก็คือจังหวะนั้นเลยในชีวิตอะค่ะ ก็คือช่วงเนี้ยอะเนาะ เราอาจจะโตขึ้น แล้วก็ทำงานเยอะขึ้น งานที่เราทำน่ะมันดูหนัก มันดูหักโหม มันดูเหนื่อย มันดูเกินกว่ากำลังที่เราจะทำได้อะค่ะ เราก็จะชอบฟังเพลง เซิร์ชจากทางยูทูบนี่แหละค่ะ เอาเป็นเพลงแบบว่าเพลงชิล ๆ ให้กำลังใจค่ะ เชื่อไหมคะ เพลงขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แต่ว่าเราชอบอยู่เพลงหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะ
โอ้โฮ อืม อา อืม อา อ๋อ อืม เพลงหนึ่ง นั่นก็คือ
อ๋อ เพลงนั้น ก็คือเป็นเพลงลิสต์นะคะ ที่แชร์มาจากยูทูบ เอ่อ ค้นหาจากคำว่า เพลงชิล ๆ ให้กำลังใจ มันก็จะขึ้นเพลงนี้มัน มาอันดับแรกเลยค่ะ ชื่อเพลงว่า ในวันที่อ่อนแอ อา
อ๋อ ในวันที่อ่อนแอ โอ้ จริง ๆ ก็ฟังดูเป็นเพลงที่แบบน่าจะดังพอสมควรเลย อันนี้เป็นเพลงของศิลปินคนไหนครับเนี่ย?
ใช่ ๆ ค่ะ อา โอ้โฮ เพลงของศิลปิน เชื่อไหมคะว่า การฟังเพลงอะบางทีไม่จำเป็นจะต้องไปหาเลยว่า เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงของใครค่ะ โดยส่วนตัวเราอะ เราชอบฟังเพลง เพราะว่าเพลงนั้นน่ะ มันมีเนื้อหาที่กินใจ แล้วก็บวกกับว่า เพลงนั้นน่ะมันมาอยู่ถูกช่วงจังหวะเวลา ที่กะ เรา เรากำลังเครียด กำลังหมดแรง หมดกำลังใจพอดีค่ะ เหมือนเพลงเนี้ยมันเข้ามาถูกจังหวะพอดีเลย เราก็รู้สึกดีกับเพลงนั้นมาก ๆ เลยค่ะ เนี่ยเราอยากจะนำเสนอมากเลยว่า เพลงเนี้ยมันดียังไง ความหมายมันเป็นยังไงค่ะ อยากจะลองฟังไหมคะ? อา ขอ อา
อ๋อ อืม อา อ๋อ อืม อืม ยังไงครับ? โอ้ อยากลองฟังครับ แสดงว่า เราเชื่อว่า ความหมายเนี่ย มันต้องแบบว่า ยังไงนะ เหมือนปลุกให้แบบคนจากที่กำลังแบบเหนื่อย ท้อ ไม่อยากจะทำอะไรแล้ว แสดงว่าต้องแบบพอฟังเพลงนี้ ต้องแบบว่าฮึกเหิมแน่เลย ยังไงครับ เพลงนี้มันมีความหมายประมาณไหน?
ใช่ค่ะ อา เพลงเนี้ยมันจะมีความหมายประมาณว่า "วันเนี้ยเธอก็แค่เหนื่อย เธอเหนื่อย เธอก็เลยไม่มีแรงที่จะทำอะไรต่อ จะดีกว่าไหม? ถ้าเธอแค่พัก แล้วเธอก็ค่อย ๆ คิดว่า เธอจะทำอะไร แล้วทุกอย่างอะมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี ฉันเชื่อว่าเธอทำได้" ค่ะ เนื้อเพลงอะ อารมณ์ในเพลงค่ะ ก็จะประมาณนี้นะ แต่ว่าเวลาร้องอะมันก็จะเป็นอีกท่อนหนึ่ง เราอะอยากจะนำเสนอสักท่อนหนึ่งให้คุณได้ฟังอะค่ะ อยากจะลองฟังดูไหมคะ?
โอ้ อืม อ๋อ อืม อืม อา เอามาสัก 2 3 ท่อนได้เลยครับ
อา ได้ ได้ค่ะ งั้นก็เอาไปท่อนหนึ่งเลยนะคะ เดี๋ยวจะร้องให้ฟัง อา ตั้งใจฟังนะคะ อา
อืม ค่ะ ๆ
ในวันที่อ่อนแอไม่ได้แปลว่าแพ้ เป็นวันที่แค่ต้องให้หัวใจได้พัก ฉันเชื่อในความรัก ประมาณว่าเพลงจากเนี้ย จงเชื่อมั่นในตัวเอง จงเชื่อมั่นในแรง แล้วก็ความรักของตัวเองว่า ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดี ประมาณนี้เลยค่ะ อย่างดีอะ
อือ อือ อา โอ้โฮ อ้อ ๆ ๆ ใช่ อื้อฮือ สัมผัสได้เลยนะครับ คือแบบว่า ตอนที่คุณร้องมาเนี่ย ก็สัมผัสได้แล้วว่า น้ำเสียงคุณเนี่ย มีความแบบเชื่อมั่น ก็คือ ก็คือคนเราฟังเพลงไป มันก็อินไปกับเพลงเนาะ แล้วก็มันสามารถช่วยปรับเปลี่ยนความคิดได้ ก็คือสรุปแล้ว ถ้ามองกว้าง ๆ ในความคิดของคุณ ก็คืออาจจะมองว่าเพลงเนี่ย ก็คือบางทีเซิร์ชไป เราอาจจะมองชื่อของศิลปิน หรือใครเนี่ยเป็นเรื่องรอง แต่ว่าเรามองในสิ่งที่เรา ด ฟังในสิ่งที่เราได้ยินมากกว่าเนาะ แล้วก็เพลงที่คุณฟัง อย่างเมื่อสักครู่เนี่ย จริง ๆ ก็ เอ่อ โอ้โฮ ไม่ได้แบบว่า จำเป็นต้องมีความหมายลึกซึ้งอะไร? แต่ว่าเขาพูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ๆ อะเนาะว่า เหมือนชีวิตอะ ก็ต้องเจออะไรที่มันแบบทำให้เราเหนื่อยล้า เหนื่อยแล้วทำยังไงล่ะ? อะ เพลงก็บอกให้เราพักก่อน ใช่ไหม พักให้หายเหนื่อย ก็ค่อยมาดูว่า ชีวิตอะจะทำอะไรต่อไป โอ้ ก็จริงนะ จริง ๆ มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับ แล้วพูดถึงอะ เพลงอะมันก็ เหมือนเราสามารถใช้เพลงเนี่ย เพื่อปลอบใจตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องรบกวนคนอื่นด้วย แล้วอย่างเงี้ยครับ คุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงบ่อยมากแค่ไหนอะครับ? เพื่อที่จะแบบเหมือนเยียวยาหัวใจตัวเองแบบเนี้ยครับ?
อา ได้ค่ะ อา ใช่เลย ใช่เลยค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ อา ใช่ค่ะ ค่ะ การฟังเพลงของเราอะ เราจะรู้จุดอ่อนของตัวเองอยู่แล้วค่ะ เวลาที่เราเหนื่อยอะค่ะ เราก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยแบบเรื้อรัง หรือเหนื่อยแบบไปนาน ๆ น่ะค่ะ เราก็จะหาเพลงที่มาปลอบใจ แล้วก็สามารถให้กำลังใจ เพื่อที่จะให้เรามีแรงฮึกเหิม แล้วก็มีแรงกลับไปกล้าสู้กับงาน อะไรใหม่ ๆ ที่เราทำไม่เก่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพลงเขาก็จะเป็นกำลังใจให้เราเสมอเลย ทุกครั้งที่เปิดฟัง จากอะไรที่เราไม่กล้าทำ หรือยังไม่อยากทำ หรือขี้เกียจทำในตอนนั้นน่ะค่ะ พอฟังเพลงไปแล้วน่ะค่ะ เชื่อไหมคะ? เหมือนมันได้ยาวิเศษ พลังวิเศษที่สามารถที่จะสู้ต่อไปได้เลยค่ะ อันเนี้ยเป็นกำลังใจดีมาก ๆ เลย ค่ะ
อ๋อ อืม อืม อา อืม ครับ โอ้โฮ อา เข้าใจเลย เข้าใจเลย แล้วเพลง จริง ๆ ก็คือเหมือนเพลงอะมันเข้าถึงจิตวิญญาณของเราเนาะ มันเข้าถึงความรู้สึกของคนจริง ๆ คือถ้าเราฟังมันก็เป็นการกระตุ้นความรู้สึกในใจเราได้ แล้วทีเนี้ยครับ นอกจากในช่วงที่เราแบบเหนื่อยกับงาน อาจจะเซ็ง ๆ กับงาน แล้วก็แบบเหมือนถ่านหมด หมดแรง แล้วก็ฟังเพลงเนี่ย นอกจากเรื่องงานแล้วอะนะครับ เราเคยมีไหม? แบบว่า เอ่อ อาจจะแบบ อาจจะช่วงเนี้ยอยากจะออกกำลังกาย อาจจะออกกำลังกายอยู่ในบ้านเนี่ยแหละ แต่ว่าบางทีคือแบบมันหมดแรง มันแบบ อือฮึ มันไม่อยากจะเริ่มเลย แบบเนี้ย เราเคยแบบว่า ใช้เสียงเพลง ในการช่วยให้แบบกระตุ้นตัวเองขึ้นมาไหมครับ? ว่าให้เราอะกลับมาออกกำลังกาย อะไรแบบเนี้ยครับ
ค่ะ อ๋อ <chuckles> ค่ะ อ๋อ มีค่ะ ๆ ก็เป็นผู้หญิงสวย ๆ คนหนึ่งที่ ชอบ ชอบที่จะออกกำลังกายนะคะ แต่มันจะติดตรงที่ว่า อ่า แบบอาจจะมีข้ออ้างสำหรับตัวเองว่า พรุ่งนี้ก่อนแล้วกัน เออ เอาไว้ครั้งหน้าก่อนแล้วกัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ รู้ไหมคะ? วิธีง่าย ๆ เลยที่ปลุกใจตัวเองขึ้นมาให้ออกกำลังกายได้ ก็คือการที่เราเลือกฟังเพลง ฟังเพลงจังหวะสนุก ๆ ฟังเพลงแดนซ์ ๆ หรือจะ อ่า เปิดฟังเพลงที่สมัยก่อนเราไปที่ผับอะค่ะ เพลงพอมันขึ้นมาอะ เหมือนกับว่า เรามีท่าเต้นอยู่ในสายเลือด มีดนตรีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอะค่ะ เราก็จะออกกำลังกายไปโดยอัตโนมัติเลย อาจจะมีการเต้นเบา ๆ เต้นไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิด คิด คิดว่าเหมือนภาพ ภาพในผับอะค่ะ มันลอยมาเนาะ เวลาเราเจอเพลงเก่า ๆ อะค่ะ เราก็จะเต้นไปตามอัตโนมัติเลยอะค่ะ อา
อืม อา อืม อา ครับ อืม โอ้ อืม อา ก็บางที อืม อืม ก็เพลงมันก็ช่วยส่งจริง ๆ เนาะ คือบางทีเราอาจจะ เรียกได้ว่า เอ่อ มีความทรงจำในเพลงนั้นด้วยอะ ก็คือเคยได้ยินเพลงนั้นในอดีต แล้วก็เราแฮปปีมีความสุข ใช่ไหม พอมาได้ยินอีกทีเนาะ มันก็เหมือนแบบว่า ปลุกจิตวิญญาณในตัวเรา ใช่ไหมครับ ให้แบบว่ามากระตือรือร้น อะไรแบบเนี้ยเนาะ แล้วนอกจากเนี้ยเวลาที่แบบ เอ่อ นอกจากเราฟังเพลงในช่วงเวลาที่เราเหนื่อยจากงานแล้ว ในช่วงเวลาที่เราแบบ เช้า ๆ ไม่ค่อย มีชีวิตชีวา อยากออกกำลังกาย แล้วมีฟังเพลงในช่วงเวลาไหนอีกไหมครับ? อย่างเช่น อาบนงอาบน้ำ หรือว่าฟังเพลงตอนที่เราเดินทางไปเที่ยวในรถ ต ก็ต้องเปิดเพลง อะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอะครับ?
ค่ะ อา อา ใช่ ๆ อา ใช่เลยค่ะ อ๋อ ค่ะ ที่พูดมาค่ะ เข้า อ่า เป็นการที่ฟังเพลงได้หมดเลยค่ะ แล้วยิ่งชอบมาก ๆ เลย ก็คือเวลาที่ขับรถนะคะ ก็มักจะชอบเปิดเพลง จะชอบเปิดเพลงลิสต์ที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยแหละค่ะ เหมือนกับว่า อารมณ์เหมือนกับว่าเข้าแอป Joox เนาะ หรือแอป Plern น่ะค่ะ เป็นการสุ่มเพลงที่แบบว่า เขาจะค่อนข้างมีการกลั่นกรองมาก่อนแล้ว เพลงชิล ๆ อ่า เพลงทำงานชิล ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพลงขับรถชิล ๆ ซึ่งเขาจะมีเหมือนเป็นแบบว่า เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไร เป็น folder เป็นกลุ่ม เป็นเพลงที่เขากรองมาให้เรานะได้ ในส่วนหนึ่งอะค่ะ แล้วเราก็มาเปิดฟัง ใช่ ๆ เหมือนเขาแยกมา มา แล้วก็กรองมาให้เรา ล ส่วนหนึ่งอะค่ะ อันเนี้ยค่ะ การที่เราฟังเพลงระหว่างเดินทางอะค่ะ นอกจากจะเป็นเพื่อนให้เราแล้วเนี่ย ก็จะทำให้เราขับรถได้นานขึ้นด้วยนะคะ อา
อ้อ อ๋อ อือฮึ ครับ อืม อา อืม อา แบ่งไว้แล้ว อืม อา อืม โอ้โฮ จริงเลย เออ เคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่า บางคนเนี่ยชอบที่จะ เอ่อ เอ่อ ฟังเพลงไปด้วยขณะที่ขับ รถ หรือว่าออกทริปไปด้วยอะเนาะ เพราะว่ามันเหมือนแบบว่า ช เอ่อ เหมือนช่วยบิลต์อารมณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วย แล้วก็อย่างที่คุณแนะนำ ก็แบบดีเลยนะครับ ก็คือเรา บางทีเราก็มีการใช้แอปพลิเคชันในการฟังเพลงเข้ามาช่วยด้วยเนาะ แล้วทีนี้ในแอปเขาก็เหมือนจะมีการจัดหมวดหมู่ของเพลงเอาไว้แล้ว ใช่ไหมครับ แบบว่า อา ถ้าช่วงเดินทาง คนส่วนใหญ่ก็ชอบเปิดลิสต์ จะแบบประมาณนี้นะ ก็แบบ เอามารวมกันเลย อืม แบบนี้ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นเลยเนาะ แล้วถ้าอย่างเงี้ยครับ เอ่อ ถ้าสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เคยเอา เอาเพลงเนี่ย มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นชีวิตเลย อะไรแบบเนี้ย เรารู้สึกว่า อยากจะแนะนำไหมครับ? อย่างเช่น อะ สมมุติถ้าตอนนี้มีคนที่เขากำลังรู้สึก ท้อแท้กับงาน หรือว่าเหนื่อยกับงานจังเลยอะ เรามี เอ่อ เพลงอะไรสักเพลงไหมครับ ที่เราแบบว่าอยากจะแนะนำ? เพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเนี่ย สู้ต่อนะ แล้วก็แบบ อย่าท้อนะ อะไรแบบเนี้ยครับ
ค่ะ อา สร้างบรรยากาศ ค่ะ อา ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อ๋อ เพลงที่อยาก แนะนำเลยนะคะ ก็คือเพลงเนี้ยแหละค่ะที่พูดถึง เป็นเพลงที่ชื่อว่า ในวันที่อ่อนแอ ค่ะ เพราะเราค่ะโดยส่วนตัวเชื่อ เชื่อได้ เชื่อได้ มั่นอย่างมาก ๆ เลยว่า เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับทุกคน ไม่ว่าช่วงเวลานั้นทุกคนจะเจอปัญหาเรื่องอะไร? ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน หรือเรื่องความรัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราคิดว่า เพลงเนี้ยสามารถเยียวยาทุกคนได้ดีที่สุดแน่นอน อ่า เพียงแค่คุณน่ะค่ะ คนอื่นหรือใครก็ตามนะคะ ลองเปิดใจ ฟังเพลงขึ้นมาสักนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ ที่ ที่มันเป็นเสียงเพลงอะค่ะ มันก็จะสามารถบำบัดจิตใจแล้วก็เยียวยาจิตใจ เราให้เบาบางลง แล้วเราก็จะสามารถมีสมาธิ มีสติที่จะไปคิดวิธีแก้ปัญหาของเราต่อไปค่ะ อา
อืม ในวันที่อ่อนแอ อืม อา อืม โอ้ อืม โอ้โฮ ใช่ อืม อือ อืม อา โอ้ เห็นด้วยเลยครับ ก็คืออย่างที่คุณพูดเมื่อกี้ คือแบบสำคัญมาก ๆ เลยเนาะ คือถ้าใครที่ไม่เคยฟังเพลง สิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือการเปิดใจ ใช่ไหมครับ ก็คือต้องเปิดใจก่อนแหละ แล้วก็ต้องลองเริ่มต้นที่จะฟัง แล้วจริง ๆ ที่คุณแนะนำในเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบทำได้ง่ายด้วย แล้วก็ถ้าพูดถึงว่า ถ้าทำงานเหนื่อย ๆ เนี่ยนะครับ เราสามารถฟังในที่ทำงาน หรือว่าฟังตอนพักเที่ยง แบบเนี้ย ได้ไหมครับ? หรือว่าตัวคุณเองเคยไหมครับ? แบบว่าพักเที่ยงแล้วแบบ โอ้โฮ เหนื่อยจัง อ่า ขอฟังตอนพักเที่ยงสัก นิดหนึ่ง อะไรแบบเนี้ย
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อ๋อ ได้เลยค่ะ คนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วน่ะค่ะ เขาจะรู้เลยว่า เพลงเนี่ยมันสามารถสร้างพลัง แล้วก็สร้างกำลังใจให้เราได้ดีมาก ๆ มันสามารถให้กำลังใจเราได้แม้กระทั่งตอนที่ เราทานข้าวเนาะ บางคนน่ะค่ะอาจจะทานข้าวนั่งเงียบ ๆ คนเดียวค่ะ แต่เราอะค่ะ อยากจะเปลี่ยนให้ คุณน่ะลองเปลี่ยนแบบมานั่งทานข้าว แล้วก็มีฟังเพลงคลอ ๆ ไปด้วยก็ได้ หรือถ้าไม่อยากรบกวนเพื่อนคนอื่นน่ะค่ะ ก็เอาหูฟัง มาใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงฟังก็ได้ค่ะ ไอ้เพลงที่มันดังอยู่ในหูเราอะ มันก็เหมือนกับเพื่อนบอก บอกเราให้สู้ เหมือนกับมีคนบอกให้เรามีกำลังใจสู้ ๆ อ่า มันจะวนเวียนกันอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเชื่อไหมคะ ไอ้เพลงที่เราฟังน่ะ มันจะซึมเข้าไปในสมองเรา ไปใน ไปใน ไปในก้นบึกของ ของใจเราเลยว่า อา เราก็ต้องสู้สิ เราก็ต้องสู้ดีกว่ามานั่งทนว่า ทำไมเหนื่อยจังเลย? ทำไมทำไม่ได้เลย? มันจะดีกว่าไหม? ถ้าเราอะลองตั้งใจฟัง แล้วก็แก้ไขปัญหาให้มันผ่านพ้นไปได้อย่างที่เพลงเขาพูดอะค่ะ อันเนี้ยก็เป็นกำลังใจดี ๆ แล้วก็ทัศนคติดี ๆ ได้เหมือนกันในการทำงานนะคะ 1 ชั่วโมงก็ทำได้ เวลาพักก็มีค่ามาก ๆ เลยค่ะ ฉะนั้นน่ะ ใช้เวลาพักให้เกิดประโยชน์ที่สุด ค่ะ
อืม อ๋อ ครับ อืม อา อืม อา สู้ ๆ อืม อ๋อ อืม โอ้โฮ ดีจัง หือ อ๋อ อา ดีจังเลย อืม อ๋อ ดีจังเลยครับ แล้วอย่างงี้ท้ายที่สุดอะครับ ถ้า เอ่อ ถ้าเป็นเพลงที่อาจจะแบบว่ามีเสียงบรรเลงเฉย ๆ แล้วก็ไม่มีเสียงร้องล่ะครับ หรือว่าอาจจะเป็นพวกเพลงบำบัดอะครับ ที่แบบว่ามีเสียงฝนตก มีเสียงคลื่นลม อะไรแบบเนี้ยครับ ที่จะช่วยให้เราผ่อนคลาย แบบเนี้ยคุณเคยลองไหมครับ? แล้วก็รู้สึกว่า มันช่วยทำให้เราผ่อนคลายได้เหมือนเพลงที่มีเนื้อร้องไหมครับ?
อ๋อ อันเนี้ยค่ะค่อนข้างที่จะดีนะคะ เพราะว่าไอ้เพลงพวกเนี้ยค่ะ มันจะช่วยกล่อมเกลาให้เราเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนาะ เพลงพวกเนี้ยค่ะ เสียงน้ำ เสียงฝน หรือเพลงที่ไม่มีคำพูดเนี่ยค่ะ มันจะทำให้เราเกิดจินตนาการ แล้วก็สามารถทำให้เรานอนหลับได้ง่ายลงด้วย แนะนำนะคะให้ตั้งเวลาปิดเพลงไปเลยสัก 30 นาทีอะค่ะ เพราะว่าเราเชื่อได้เลยว่า 30 นาทีเนี่ย ทุกคนสามารถนอนหลับได้ อา ค่ะ
อือ อา อือฮึ อืม อา อา โอเค ทั้งเพลงที่มีเสียงร้องหรือไม่มีเสียงร้อง เราก็เชื่อว่า น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเหมือนกันน่ะเนาะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่มาแชร์ไอเดีย สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ